Слушай, у меня такая проблема: я никак не могу перестать проверять телефон. Не даже не по несколько раз в час, а он постоянно со мной, и я постоянно, вот куда бы я ни шла там, э извини, в туалет или просто пить кофе, вот или утром просыпаюсь, телефон постоянно 1, что вот у меня к тему тяне ть к чему тянется рука, я постоянно там что-то мониторю, что-то читаю, либо скроллю, ты знаешь, настолько, ам Я понимаю, что это уже зависимость, и я уже установила на телефон даже А, ну как не установила, он там есть такой трекер, вот, э а м моего времени онлайн. Но даже это не помогает. Всё равно я понимаю, что я очень сильно отвлекаюсь сь и это очень сильно снижает мою эффективность. То есть я себе там могу напланировать задачи какие-то на день
Мгм. Мгм. Мгм. Да. Мгм, мгм.
Но потом в конце дня я проверяю: вот это я не сделала, вот это я не сделала. И потом вспоминаю, что раз переписывалась с кем-то, что-то зависло, читала, фокус куда-то улетел у меня. В общем что ты мне посоветуешь, чтобы
Мгм.
как-то избавиться от этой зависимости?
Слушай, я тебя очень хорошо в этом понимаю. Видишь, это ощущение, что твоя рука сама тянется к телефону, я понимаю, что оно очень изматывает, и тебе кажется, что да, ты как будто бы теряешь контроль над своим временем. М, вот, мгм.
Да, стопроцентно. Ты знаешь, я даже уносила его, бывало, в другую комнату. Чтоб мне лень было идти на другой этаж, да. И ты знаешь, всё равно вот такой дискомфорт, как будто ты неполноценный человек.
Да. Так. Всё равно. Ну да, слушай, это я тя понимаю прекрасно, это такая уже у тебя получается глубоко закрепившаяся привычка, плюс, э, да, такой дофами дофаминовый цикл, э, да, что ты берёшь телефон, тебе это уже начинает, э, доставлять такое краткосрочное удовольствие, и, э, твой мозг уже это воспринимает такой, как автоматизм. Слушай, давай попробуем. Мгм.
Да, ты знаешь, э, вот про дофамин мне бы хотелось узнать побольше, потому что что-то мне опять же при такое прилетало в какой-то ленте "Фейсбука" <chuckles> про быстрый дофамин. Я начала думать, что это, наверно, оно и есть.
Ну, с да, скорее всего. Ну, ты знаешь, кстати, а, вот с этим можно бороться на самом деле, потому что очень многие люди в той же ситуации, как и ты, э, это просто, наверно, такая новая новая беда нашего времени, современного мира. Э, вот поэтому, э, просто, наверно, надо выбрать для себя, а, какие-то такие несколько подходов, которые, может быть, тебе помогут. Давай попробуем, может быть, как-то в рассмотреть твою ситуацию, как ты, а, проверяешь свой телефон, в какое обычно время это происходит, а, вот расскажи, как, в какие моменты у тебя рука тянется к телефону.
Ну, ты знаешь, даже вот, э, утром будильник а, раз отложила будильник, вот. Потом, вроде бы как, ну, я не люблю вскакивать и вставать, да. Я отдаю себе как минимум полчаса на раскачку. Я могу, конечно, начать уже что-то там смотреть, проверять, что там происходит в мире, в жизни. У меня просто такая сейчас немного подвешенная ситуация в жизни и, э, да, постоянно мониторинг каких-то новостей, и потом, да, я встаю, мне нужно ребенка в школу собрать, и тоже я выхожу на кухню, и я понимаю, что я там ему готовлю завтрак, и тут же у меня телефон тоже. <chuckles> И вот примерно так тоже весь день, а, села поработать и всё равно. Рука тянется, кто-то пишет или, э, кто-то позвонил.
Мгм. Так. Мгм-мгм. Мгм.
И, э, вот так весь день и прошел, знаешь? И понимаю, что опа! На мониторе уже там лишних 6 часов времени, которые я могла бы уже бы третий язык какой-нибудь выучить, например.
Да, понимаю. Ну да-да-да, я тебя понимаю. Слушай, знаешь, что я подумала, может быть, стоит тебе поймать вот этот вот момент, когда ты берешь, э, телефон, и спросить себя, да, зачем ты его берешь, То есть ты остановись на секунду и спроси саму себя, вот смотри: "Что я сейчас ищу? Что мне надо? Для Зачем? Чтобы отвлечься? Э, мне что, мне сейчас скучно? Да, я беру телефон в руки, а, там, проверить, не пропустила ли я что-то? Это что, просто рефлекс?". И вот ты знаешь, когда появляется вот такая осознанность, да, вот зачем ты берёшь телефон, вот этот вот цикл, э, который уже установился такой автоматически у тебя в голове, он постепенно начинает ломаться. То есть вот, э, это такой 1, может быть, этап, который, э, стоит тоже ввести в свой автоматизм. То есть каждый раз, когда ты берёшь телефон, ты себя спрашиваешь, зачем ты его берёшь.
Да. Да, ты знаешь, я уже пробовала так, и я пришла к выводу еще к такому, это 1 из причин, которую я у себя отследила. Это вот, а, телефон- это помощник прокрастинации.
Мгм. Да.
Знаешь, когда мне надо сделать какое-то дело, и вот мне так лень делать, потому что оно сложное, да, задача какая-то. И ты д я думаю: "Боже, ну вот щас я уже, вот щас, ну вот, э". И их раз кто-то позвонил, или раз кто-то написал, или там, а вот я ж хотела проверить еще, что там пишут в чате про вот по поводу той ситуации, которая меня волнует. И раз я смотрю, я уже улетела, я уже всё, а потом раз уже и и времени нет, и думаю: "Да ладно, завтра сделаю это я неприятное дело". Понимаешь?
Ага. <chuckles> Мгм, мгм. Мгм мгм мгм мгм. Да. Ну да-да-да, когда не хочется что-то делать, естественно, м, и люди ищут быстро такие отмазки, да, э, отложить вот этот момент на потом, да, лишь бы сейчас не приступать к этой задаче.
Вот такая история тоже есть. Мгм.
А, слушай, ну это нужно какую-то работу, наверное, тоже над собой произвести, сказать себе: "Быстрее я сделаю, да, то, что мне надо сейчас сделать, и тогда у меня будет время, а, свободное время, да, которое я смогу потратить, как я хочу", а, вот. Но для этого, наверное, может быть, тоже стоит определить себе какие-то такие, не знаю, время, да, там, когда ты будешь проверять свой телефон, знаешь, такое телефонное окно себе поставить, <chuckles> например. Ну, и ты сама уже опре можешь определить в зависимости от своего расписания дня там, да, например, в 11 там, да, в часов в конце утра, да, там себе там 5 минут или 10 на телефон, потом в 2 часа дня, и там вечером после ужина тоже там, да, э, себе 10 минут с, э, выделить. И тогда, ты знаешь, возможно, а, поскольку твой мозг, он уже будет знать, что у него будет время проверить телефон, о может быть, уже он будет меньше искать, а, вот эту возможность, э, постоянно схватить, посмотреть, что там такое происходит. Ты про это как, не думала случайно?
Слушай, хороший совет, действительно, мгм. Спасибо тебе. Э, я попробую так сделать, потому что, по сути, фактически, да, мы даем мозгу такую возможность. Не просто там ограничить, да, а что вот твоя твое окно возможностей откроется тогда-то.
Мгм. Ну да, то есть получается, что уже заранее ты будешь знать, что у меня такая возможность будет проверить телефон, да, что вот щас, сию секунду, его брать не надо. И вот ещё тоже, что, знаешь, может быть, м, а, может помочь, когда ты берёшь телефон как раз в тот момент, когда тебе не хочется делать какую-то работу, а, значит, ты тоже, опять же, себе говори: "Так, я его зачем беру, этот телефон? Проверить встречу, да, вот что-то мне нужно для работы?" И вот это вот в голове хорошо бы держать, потому что действительно, да, ты берёшь телефон зачем-то одним, важным, да, чтобы посмотреть, там, не знаю, код, например, какой-то, да, если тебе нужно войти, допустим. Часто же присылают на телефоны, да, код, э, да чтобы войти в на какой-то сайт. То есть ты взяла телефон для этого, но прежде чем дойти до этого кода, да, уже куча других и сообщения, оповещений, э информации, и ты уже от забыла, зачем ты его взяла. То есть такое тоже, э довольно часто бывает.
В принципе Мгм. Да, м. Да! Кстати, так и есть. Так и есть! Ты знаешь, это прямо а, ты куда-то улетаешь и думаешь: "Боже, я же хотела посмотреть всего лишь там, а, у ребенка у ребенка дневник в школе на сайте". И зашла, и всё пропало, и прошел час, и я думаю: "Я могла бы за это время уже, а, сделать поехать в спортзал, сделать тренировку". Или там вот начинаешь, то есть чувство вины такое, знаешь, идет. Да. Ну, слушай
Да. Мгм. Да, да. Мгм, мгм. Да да да. Ну да, слушай, наверно, да, вот стоит себе тогда, вот ты берёшь телефон и в голове повторяешь: "Дневник дневник дневник", пока ты не дойдёшь до этого дневника, чтобы посмотреть именно дневник. <chuckles> И тогда, может быть, э, не будет вот этого, знаешь, м мысли не будут, э, уплывать, э, посмотреть что-то другое, <chuckles> потому что действительно такое чувство.
Да, или, подходя на весы, э, с становясь на весы, или смотря в зеркало, можно говорить: "Вот результат твоего сидения в телефоне!" <laughs>
Ну да, да, это, конечно, досадно, что время так утекает, у нас его и так мало. Э, да, в сутках всего 24 часа, надо же и высыпаться, и работу делать, и семьёй з семьей, детьми заниматься, и себя не забывать. А получается, вот то время как раз, когда ты могла бы выделить на себя, а, оно куда-то убегает, э, да, в телефон и вообще на какие-то не очень вообще нужные вещи.
Да, ты знаешь, я просто, а, даже н вот представляю, если бы там наши бабушки, да вместо того, чтоб сажать огород, сидели в телефоне, все бы дети там, 10 детей, и умерли бы вот. Слушай, спасибо тебе. Действительно хороший совет, э, м, выделять окно для проверки телефона. Я обязательно им воспользуюсь, э. Спасибо. Всегда знаешь, 1 голова хорошо, а 2 лучше, как говорят. Поэтому я очень те благодарна и тебе, э, желаю хорошего дня!
Мгм. Да, кстати. Да. Да. Слушай, да, рада. Спасибо тебе большо что поделилась проблемой, я уверена, что у тебя всё получится, и я очень рада была тебе помочь. Обращайся еще.
Спасибо тебе. Мгм, спасибо. Пока.